Oui, effectivement. Je joue de
D'accord, et quel style alors de tu tu écris des chansons peut-être aussi alors?
Non, non, non, j'écris pas de chanson. J'ai essayé, mais ça donne pas grand-chose, donc heu, j'ai arrêté vite fait. Je suis pas vraiment adepte de la poésie.
Bah, tu pourrais peut-être, tu sais? Peut-être, une idée tu pourrais mettre tes tes contes ou tes histoires en musique. Qu'est-ce que tu en penses?
Mouais, mais c'est pas, heu, c'est pas un truc dans lequel je suis bon. Je trouve pas forcément les bonnes licences poétiques ou les bons mots qui vont être dits au bon moment et non, non, je je joue de la guitare. Je je reproduis des morceaux que je connais, que j'aime bien, qui sont, bah, des des d des styles de musique plutôt calmes et plutôt cools, hein, parce que je suis pas non plus, heu, Carlos Santana, hein.
D'accord. De quel style alors? D'accord, non mais écoute, heu, mais mais mais quel style plutôt alors c'est p plutôt, heu, des des des d'accord.
Des ballades, du reggae, heu, des des des musiques calmes.
Et non mais c'est du c'était pas le c'était pas trop le style, je voulais te demander, mais c'est des des compositeurs, heu, de a actuels ou des des des personnes qui ont disparu ou, heu, ou tu as un style en particulier que tu aimes reproduire?
Beh, ça peut aller de compositeur actuel comme de compositeur disparu. Si je joue du reggae, bien souvent, je vais jouer du Bob Marley qui est disparu, mais mais je vais jouer aussi du Alpha Blondie qui est encore là. Je vais jouer aussi du Ben Harper qui est encore là ou, heu, de quelques chansons des Beatles qui ont disparu pour la plupart. Par exemple, voilà.
D'accord. D'accord. Je comprends. Oui. Et là alors tu tu joues, heu, que pour toi aussi comme pour, heu, l'écriture et où t où tu tu chantes devant les autres avec ta guitare, où tu joues devant les autres, pardon?
Mmh. Non, beh, là aussi, je comme ma femme n'est pas du tout mid musicienne et qu'elle a pas l'oreille musicale, la plupart du temps, c'est moi pour moi, heu, tranquillou
D'accord.
dans dans mon coin et je joue pour moi, ça me me fait plaisir à moi. Après, ça m'arrive de jouer avec d'autres personnes, hein, jouer avec des potes, on se réunit à 3-4 et on joue un peu, mais c'est pas, heu, c'est pas le truc que je fais, heu, régulièrement, quoi.
Mmh. D'accord.